คุย ขอแค่คุยกัน คือหลาย ๆ อย่าง บาง บางที อย่างเงี้ย สมมุติแบบ เพื่อนหรือคู่รัก อะไรอย่างเงี้ย
อือฮึ ค่ะ
แตกหักกัน เพราะว่าแบบแค่เลือกเข้าใจผิดนิดหน่อย บางทีไม่ได้ เราก็ไม่ได้มาคุยกัน อะไรอย่างนี้ ผม ผมเลยมองว่า ผมจะเป็นคนให้ priority กับการคุยด้วยเหตุผลของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นหลัก ใช่ นี่สำหรับผมอะครับ
อืม อืม อืม อืม ก็คือเหมือนคุณบ้านจะบอกว่า แบบว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักเลยของทุก ๆ ความสัมพันธ์เนาะ ในการที่แบบว่าเราจะเข้าใจกันได้ อืม จริง ๆ อะ หมวกเองก็เห็น ก็เห็นด้วยกับคุณบ้านอะค่ะว่าแบบ เอ่อ เรา เรา เวลาเรามาคุยกันเหตุผลของเราคือแบบนี้นะ ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจแบบที่คุณบอกมา หรือที่คุณแนะนำมา มันจะส่งผลให้เราเองอะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 1 2 3 4 ตามมา แบบนี้ ใช่ ถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะฟังเราจริง ๆ หรือว่า อืม แบบเนี้ยเขาก็อาจจะเข้าใจเรา แต่ถ้าสมมุติว่าบางคนเขาแบบ เขาต้องการจะสั่งมากกว่า เขาก็ อาจจะไม่ได้อยากฟังเราเท่าไร <chuckles> ใช่ อืม
ใช่ครับ ใช่ ๆ ใช่ อือฮึ อืม อืม ๆ ใช่ ๆ ใช่ ๆ คือไอ้ส่วน ส่วนตรงนั้นก็เป็นส่วนตรงนั้นแล้ว ก็คือถ้าเกิดเรา เราไป <tsk> เราบังคับไม่ได้เนาะ เราอยู่ ถ้าเกิดเรา เราพยายามในส่วนนี้พยายามหาตรงกลางแล้ว มันไม่ได้จริง ๆ เราก็ ก็ ก็ไม่สนอะ ครับ ไม่ต้องสนน่ะ <chuckles>
อืม อืม อืม <chuckles> อา ๆ โอเค จริง ๆ อะ ชอบ ชอบความคิดของคุณบ้านนะที่แบบว่า คุณบ้านจะแบบว่า โอเค ไม่ได้จริง ๆ ก็คือไม่สน ปล่อยปละละเลยไปเลย แบบว่า อืม จริง ๆ มันเป็นข้อดีก็คือ มันทำให้เราแบบ ใช่ จะไม่เสียสุขภาพจิต แต่ว่าหมวกอะรู้ตัวเลยว่า ตัวเองอะมีข้อเสียตรงที่ว่า ก็จะแบบ อืม เวลาคนเนี้ยคือเขา เวลา ล เข่า เข้า เราไม่เข้าใจกัน หรือคนนั้นไม่เข้าใจเราอะ จะเก็บมาคิดต่อค่ะ จะแบบว่าเก็บมาคิดกับตัวเองว่า "ทำไมนะ?" อะไรแบบเนี้ย ใช่ แล้วมันจะส่งผลแย่กับ เอ่อ ความรู้สึกพอสมควร ซึ่งจริง ๆ มันเป็นแบบ เป็นนิสัยแย่อย่างหนึ่งของตัวเองเลย ที่อยากจะปรับให้ได้ แบบไม่แคร์คือไม่แคร์จริง ๆ แบบเนี้ย คงจะ คงจะรู้สึกโล่งมากเลยอะ แบบ ว่า โอเค ไม่แคร์คนนี้แล้ว ไม่แคร์คำพูดคนนี้แล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะปล่อยไปเลย
ใช่ ก็ เรื่องของเราอะ ใช่ ๆ ใช่ อืม อืม อืม อืม ใช่ ๆ ครับ อา ใช่ ผมก็เคยคิดมากเหมือนกัน อือ คิด แต่ว่าคือ เรามองเลยว่าผล ผลเสียมากกว่าผลดี แล้วก็ พยายามที่จะปล่อยไปมากกว่า ใช่ครับ ใช่ครับ อะไรก็ได้ คืออยู่กับตัวเองดีที่สุดครับ
อืม อือ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ แล้ว เอ่อ ตัวคุณบ้านเองอะค่ะ พอพูดถึงครอบครัวแล้วอะ เคยได้รับความกดดันอะไรจากครอบครัวบ้างไหมคะ? ไม่ว่าจะเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเงี้ย แล้วแบบว่า เอ่อ จัดการยังไงบ้าง?
ครับ อืม